Hı hı. Hı hı. Kesin katılırsın. Yetkin olan, eee, gerekiyor olumlu olan bak, hani, durum böyle de tamam, hani, motivasyon sağlıyorlar ama yani "Ben senin düşmanın değilim." gibi belirttikleri için verilen örnek de ben olduğum için, hani, sonuç olarak aynı anne babadan genetik düzlemdeyiz. Hani, zekâmız birbirine yakındır, hareketlerimiz birbirine yakındır. Bu tamamen farkında olmak demek gerekiyor. Yani
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii ki. Tabii ki. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı.
E, rekabet ortamına sokmak, hani, ebeveynlerin yaptığı hata aslında. Ama onlar diyorlar çevresinden ve bir şekilde onun gaza geleceğini düşünüyo
Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı.
Da gelmiyor a İnsanın yıkımı olabiliyor bu durum. olarak
Evet, doğru. Hı hı. Doğru.
Yani, eee, aslında öyle söyleyeyim.
Hı hı. Doğru, doğru, haklısın. Aslında güzel ve sağlıklı bir rekabet olursa o zaman evet, d yani, eee, kardeşler arasında bir motivasyon olabilir. Birbirine az önce söylediğim gibi, işte, akademik ya da spor ya da farklı alanlarda kendini geliştirebilecek noktalara gelebilirler. Ama, eee, yine de bu gerçekten çok ileriye gidilirse, dozunun, eee, gerçekten değeri bilinmezse o zaman çok daha farklı sonuçlar da, eee, do doğurabilir. Yani aslında bu rekabet, eee, sağlıklı olmaktan çıkıp bence, eee, daha da çok zarar vermeye başlayabilir gerçekten. Bir de, eee, şöyle bir şey var ki: Zaten 2 kardeş değil mi, hani? Evet, ikisi de aynı anne babadan olmuş olabilir ama sonuçta, eee, he hepsi kendi alanında bir birey. Yani, bu yüzden eğer birisi akademik alanda iyiyse diğeri belki sanatta çok daha iyidir, di bir enstrüman çalabiliyordur ya da daha farklı alanlarda kendini iyi ifade edebiliyorlardır. Bence ailelerin bunları da görmesi çok önemli. Öyle değil mi?
O Hı hı. Hı hı. Evet, değil mi? Hı hı. Hı hı. Doğru, doğru. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı, Hı hı. Hı hı. E tabii ki, tabii ki. Doğru, doğru. Evet. Eee, Türkiye'de genellikle, hani, tıp, diş, eczacılık veya hani hukuk gibi alanları kazanması gerekiyormuş gibi bir algı var aslında insanlarda. Mesela diğer meslekler de, şimdiki günümüzde yazılım okumak çok daha mantıklı bir hareket. En azından çok iş imkânı var. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Biraz sabit fikirlilik ve, hani, eee, cahillik demeyeyim, bilgisizlik diyeyim, olabiliyor. İnsan bildiği şeyleri uygulamaya devam etmeye kalkıyor ve yeni nesil de buna ayak uydurmaya çalışıyor. "Onların sözünden çıkmayayım." diyeyim.
Hı hı. Evet. Doğru. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı.